Sebelum nonton film The Conjuring Last Rites itu kan aku sempat nonton Sore ya sama pacarku kebetulan kita movie date waktu itu berdua, awalnya, aku udah skeptis sama film ini karena kan posisinya film ini tuh, bercerita tentang seseorang, spoiler dikit ya gak apa-apalah ya, jadi, <chuckles> jadi si cewek ini tuh kayak datang ke masa lalu suaminya yang di mana itu menurutku udah sangat sangat tidak make sense ya, un bener apalagi dalam kisah percintaan, udah makin halu kan kesannya tuh kayak gitu Kak, tapi begitu aku nonton, ternyata film ini tuh alternate ending Kak, jadi kayak kita tuh bisa berkesimpulan sendiri, mhm, kita bisa berkesimpulan sendiri yang akhirnya tuh kayak aku tuh ngerasa kayak, kupikir-pikir kayak ini film ngena juga ya, sebagai cowok ya Kak. <chuckles>
Oh. Iya gak apa-apa Kak. Gak masuk akal gitu ya. <chuckles> Mmm. Oh gak bisa ditebak. Wow. <chuckles> Itu padahal sebenarnya genre film apa sih Kak, Conjuring itu?
Eee, ini kan Sore Kak, judulnya untuk yang apa namanya yang iya.
Oh Sore yang tadi ya? Ya yang tadi Sore drama berarti yang tadi ya, kalau con kalau Conjuring tadi film, hantu bukan? Horor ya oke, oh iya benar ya berarti ya. Nah Kak, Kakak, pernah nggak, eee, kan biasa di bioskop itu suka ada tuh ya event-event khusus kayak waktu itu mungkin ada, event film action premiere gitu Kak, per pernah nggak Kak, ngedatengin sama temen gitu Kak?
Iya drama romance sih, romance drama sih. Horor <laughs> iya. E iya. Ah, mhm.

Oh, berarti malah si 3D sama 4D menurut menurut Kakak malah enggak nyaman ya, malah mengurangi si kenyamanan nonton ya, Kak, ya. Oh.
Iya, bener. Mhm, karena kan kita nggak bisa milih untuk nonton tanpa kacamata, ya. Karena kan buram tuh pasti kalo misalnya ditonton tanpa kacamata. <laughs>
Iya, langsung buram. Betul, Kak. Nah, Kak, kalau misalnya Kakak nih, pernah nggak nonton bioskop, udah nih filmnya rame. Terus Kakak nonton ulang nih di Netflix, terus gimana tuh, Kak, kesannya, Kak? Apakah sama atau ternyata kok bagusan di Netflix atau bagusan di bioskop itu, Kak?
Kayak gitu. Mhm. Iya. Oke, jadi kadang tuh yang pernah aku tonton tuh kan film waktu itu Perempuan Tanah Jahanam ya, Kak, kebetulan punyanya Joko Anwar itu, di bioskop itu kan dia yang istilahnya bisa dibilang yang safe version ya sedangkan yang di Netflix dan juga di platform streaming tuh ada yang uncut version di mana di situ ada adegan yang tidak diperlihatkan di film utuhnya, jadi kayak, wih, kaget aja kok tiba-tiba ada scene yang ini, sejak kapan gitu. Kaget gitu, Kak. <chuckles>
Oke. Ya, itu dia. <chuckles> Enggak Berarti kadang-kadang si s media-media streaming ini ternyata juga menampilkan film lebih banyak ya daripada di bioskop, ya?
Mhm. Bener, bener bener banget, ada film-film yang kita nggak pernah tahu dan ya itu tadi, Kak, kayak misalnya ada, apa ya, istilahnya kita bilang an iya uncut version, ya, gitu ya, uncut version yang kita tuh sama sekali tidak pernah tahu bahwasannya ini tuh eksis, gitu, ada gitu ternyata.
Adegan cut scene-nya ya uncut ya. Nah, Kak, menurut Kakak dengan perkembangan teknologi sekarang nih, Kak, ya, kan Kakak sering ke bioskop nih, penonton bioskop udah makin berkurang atau tetep aja, Kak, atau malah makin nambah?
Kenapa tuh? Mhm. Lumayan. Menurutku sih, ini ya tergantung filmnya ya, Kalau emang filmnya biasanya menarik dan juga rame biasanya banyak manusia FOMO sih yang ikut. Jadi kadang tuh kayak film tuh, gimana ya, mungkin kalau orang dulu kan satu-satunya pilihan untuk menonton film baru ya, di bioskop ya, atau nunggu ada yang jual atau mungkin rental CD waktu itu ya, rental DVD. <laughs> Duh, lama banget, nah, di situ tuh seringkali bocil-bocil FOMO ini tuh, kayak, "Tuh kan bener jalan ceritanya kayak gini." Iya, bambang, tidak perlu dijelaskan. Anda bukan sutradara dan saya di sini, kita tuh sama-sama menonton jadi saya tidak perlu penjelasan anda, gitu. Kadang nyebelin, Kak. <laughs>
Mmm. Loh. Oh, iya, rental LCD laser disc DVD, ya. Eh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Lah, berarti, kalo misalnya ada yang nonton, nah, terus ada orang-orang yang ngomong, bercanda, itu sangat ngeganggu sekali Kak, ya, berarti, ya? Nggak.
Iya. Iya, apalagi kakinya naik tuh, udah, itu pernah aku sekali ngatain orang kayak gitu, Kak.